Betul, betul banget. Wah, kurang lebih mirip ya sama yang aku terapin gitu. Aku tuh juga sama. Jadi kayak dari awal tuh udah bikin anggaran keuangan dulu gitu, bulanan. Jadi kayak ketika megang uang bulanan gitu tuh udah tau nih ini harus diarahin ke mana ke mana ke mana gitu, terus kan udah tau tuh diarahin ke mana, ya udahlah tinggal di transfer-transfer ke rekening masing-masing gitu, jadi rekeningnya dipisahin.
Mhm. Iya. Mhm. Oke. Mhm.